Ừm. Vậy, ờm, bạn nghĩ là Chính phủ nên có những cái biện pháp nào để có thể ngăn chặn tội phạm, tức là ít thì sẽ làm cho ít hơn nữa ấy.
Ờ, theo mình nghĩ thì có rất là nhiều những cái biện pháp, nhưng mà để mà nói là thực ra thì không có một biện pháp nào có thể đơn lẻ cả. Thế nên là mình phải kết hợp nhiều biện pháp với nhau. Giả sử như là, ờ, đầu tư vào giáo dục và tạo việc làm cho người dân, thì giáo dục thì sẽ giúp nâng cao nhận thức của người ta và tạo việc làm thì có nhiều những cái người ấy, người ta tại vì người ta không có việc làm nên người ta sẽ vi phạm những cái, ờ, việc như là buôn bán ma túy này kia, khi mà mình tạo việc làm cho người ta thì cũng giúp giảm nguy cơ người dân rơi vào con đường phạm tội do thiếu cơ hội. Ờ, mình nghĩ là cũng thêm một cái biện pháp nữa là, ờ, tăng cường công an và những cái công nghệ giám sát, giả sử như là camera ở các ngóc ngách ấy, thì nếu mà có tội phạm thì mình sẽ nhanh chóng phát hiện và xử lý. Còn nếu mà người ta có mầm mống đi thì mình cũng biết và góp phần răn đe cũng được. Bạn nghĩ sao?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ô kê, thì mình thấy bạn nói cũng khá là hợp lý ha, kiểu là, có những cái chính sách khá là tốt. Nhưng mà bạn nghĩ là cái việc mà chúng ta thực hiện những cái giải pháp mà giống như bạn đã đề ra á, bạn nghĩ là nó có khả thi, hoặc là nó có dễ dàng để chúng ta có thể áp dụng rộng rãi trên quy mô một đất nước mình hông? Hay là những cái điều bạn nói thì chắc là nhà nước cũng nghĩ tới rồi nhưng mà, kiểu như là, thực sự nó cũng rất khó ấy?
Ừm.